Ayan.
Kasi makaka-motivate ka sa kasama mo, tsaka may alam mo yung nag naglalakad kayo, nagkwekwentuhan kayo pero may exercise pa rin nagaganap, nakapagpapawis kayo, lalo na siguro kung, um, online yan na parang exercise, um, kung group class or virtual body na tinatawag natin ngayon. Mas maganda yun at saka siguro mas maganda siguro na may competition kayo, friendly competition na kung sino yung pinakamabilis na makapagbabawas ng, um, ilang timbang for the next, ah, let's say, um, 1 month, may premyo. Siguro yun yung isa sa mga way siguro natin para mas gaganahan tayo ng exercise. Ikaw ba?
Oo. Oo. Ayun. Oo, oo maganda rin yung mga yan. Oo. Iyun. <laughs> Oo. Ayun. Oo, yung sa luma kong ano, luma kong trabaho. Ganiyan yung ginawa namin.
Oo. Hmm.
Sa loob ng isang buwan, paligsahan kung sino yung pinakamalaking ano, malo-lose na weight, mananalo.
Anong nangyari na sumali ka ba dun?
Sumali ako, kaso talo eh. <laughs> Natalo? Okey la
Tapos? Okey lang, at least, um, by the end of the day, hindi lang naman siguro yung yung goal natin na ma manalo dun eh at least
Oo. At least naka-lose ako ng ano, ng timbang.
Ilang pounds o ilang kilo din.
Oo.
Kasi para sa atin siguro kaya talo siguro para sa atin siguro ay yung ehersisyo naman hindi parusa eh.
Kahit natalo.
Ito ay kumbaga magandang regalo na rin para sa sarili natin eh. Para sa, um, bukas eh, kasi hindi na tayo tuma bumabata eh.
Iyon. Oo. Papasa lang

Tsaka, um, nasa mindset lang yan, eh, na hindi naman talaga laging masaya, eh. Pero, kung iisipin natin na in the next few months, um, in the next few years, worth it naman talaga yung ginawa natin, eh.
Mm. Oo, tama ka diyan. Yung sabi nga nila, yung delayed gratification daw.
Yon.
'Di ba?
Malay mo, um, nagkaroon um, ah, kumbaga anytime mag-aya yung mga kaibigan mo na mamundok, kahit, um, um, since may nag-e-exercise ka araw-araw, alam mo yung hindi ka na mahihirapan na humindi? Kasi any time nakakasama ka na. Oo, yung game kana sumama kaagad.
Tsaka Hmm. Mm. Ayun. Oo. Game ka na kaagad. Ayan. <chuckles> Tsaka hindi ka maiiwanan, sa bundok. <chuckles> 'Pag hinihingal-hingal ka.
Oo. Nakakahiya yun, nakakahiya kaya na hinihingal hingal na hingal ka na tapos napag-iiwanan ka pa. Ikaw pa yung cause of delay.
Oo. Di ba? Ako ganyan, eh, 'pag kasama ko yung kapatid ko. <chuckles> Lagi akong naiiwanan, oo. <chuckles>
Napag-iiwanan ka? Ayun. Yun nga pala, um, maraming salamat. Sana, magkita tayo soon para makapag-exercise din.
Uy! Oo, ano tayo, exercise. Oo, takbo-takbo. Sige, sige. 'Di ba? Salamat, ah. Hmm, sa ulitin. Paalam.
Paminsan-minsan. Maraming salamat. Magandang gabi po. Sa ulitin. Paalam.